Heu
Ah ouais, je pense pour moi, c'est comme tu dis, c'est accumulation de compétences et opportunités au bon moment, en fait. Mais ouais, c'est ça, il faut accumuler les compétences en amont. C'est par exemple, heu, comme pendant le COVID, ma tante, elle me disait: «Pourquoi tu fais pas à m à vendre les masques comme ton cousin?» Je fais: «Ben parce que j'ai pas encore les les les compétences en e-commerce» et que bah là, enfin tu vois, s'il y a, des fois il faut les compétences pour que la chance, heu pour pouvoir obtenir l'opportunité et des fois c'est pas c'est pas le cas.
Ouais. C'est ça. Mmh. Ouais et puis il faut tomber sur le bon fournisseur. Il y a plein de choses. Moi, tu vois, bah, j'ai je fais du e-commerce aussi.
Complètement, ouais. Mmh mh. Oui, hein, ça, c'est gratifiant hein?
Je fuis che ben c'est c'était pas mal, mais tu vois, je vendais sur, heu, market je vendais sur Amazon en FBA. Je sais pas si ça te cause? Et Amazon, heu, bon bah, ils se sont fait trop plaisir. <laughs> Ils se f ils se sont fait de plus en plus plaisir et du coup, bah j'ai dû arrêter et j'ai, heu, essayé de de de passer en mode dropshipping avec ma propre plateforme
C'est dur. Ah oui, mark ouais. Ah oui. Ah oui. D'accord.
et heu, bah là, ma malheureusement ce niveau du marketing, heu, c'est très compliqué aujourd'hui quoi. Faut vraiment être, heu, à fond quoi.
Oui. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. C'est pour ça que l'e-commerce est gratifiant, parce que tu apprends à créer des partenariats, à trouver des affiliés, à à à designer, heu, de manière correcte à ce que ce soit convertissant à le copywriting aussi. Il y a plein de trucs, bien ouais. Mais c'est compliqué hein. C'est pour ça que c'est gratifiant. Ouais.
Ah ouais. Ouais, si tu fais du private branding. Ouais. Et heu, du coup, heu
Ouais. Bah moi ce qui marche, heu, au niveau du budget, en fait, c'est, heu, ce que j'ai moi, c'est que, heu, j'ai des sites aussi, heu, où je où tu sais, j'écris des articles où je fais du contenu et et j'ai j'ai des liens d'affiliés comme ça qui qui permettent de toucher les commissions, donc c'est bien aussi. Pas besoin de montrer son visage ou quoi
Ouais. D'accord. Ouais et ça, cet argent du coup, tu le tu le places, heu, direct la plupart du temps, ou
petit truc pas mal. Oui en v en vrai, ouais je place tout. Là la formation que j'ai payé, comme je t'ai dit, c'est c'est vraiment rare, hein. Mais en général, heu, j'ai un j'ai un fonds et sinon j'ai investi dans dans plusieurs choses, heu, en même temps. Puis des fois avec ma comme j'ai une copine, bah, on se fait plaisir, on s'est acheté un pouf de 2 m il y a pas longtemps. <laughs> Tu ouais.
Tu places tout? D'accord. Ah ouais. D'accord. Et tu d tu dirais toi en fin de compte que, tes finances te permettent de générer un revenu passif?